У меня такая проблема, знаешь, она занимает вообще очень много, а, места в моей голове. И я правда хочу выговориться тебе. И если честно, мне очень нужно, а, как-то услышать совет, потому что проблема на самом деле сейчас очень актуальная, потому что на улице праздники, какие-то вот наступают, какие-то будут чуть-чуть подальше, но в целом, ам, такие приятные моменты, и не очень, э, приятно думать о этих праздниках, да, с такой проблемой в голове, поэтому хочу всё решить, заранее подготовить, ну и встречать праздники радостно и весело. А, вот, да. Проблема на самом деле заключается в том, что у меня, э, всегда, м, в принципе со мной был этот момент, что мне трудно выбирать подарки. Но вот сейчас конкретно, а, не могу выбрать подарок, а, для родителей моего мужа. А, вот, а, м, а. Родители моего мужа, у них есть какие-то хобби, да, понятно там, но у них уже, как мне кажется, всё, связанное с их ко хобби там, с какими-то, может, путешествиями, еще что-то, у них есть абсолютно всё. А, вот. Какие-то такие, м, моменты, которые, э, там, знаешь, типа поставь дома там статуэтки, они такое всё не любят. Поэтому я как-то очень боюсь, э, прогадать с подарком. А, вот. Э, ну и в тот же момент мне, конечно, хочется вот на Рождество, на Новый год от нашей семьи сделать им хороший подарок, потому что мы их очень очень любим, ну и вот нам как-то хочется их порадовать. Поэтому, если можешь, помоги мне, пожалуйста, разобраться с такой моей проблемой и всё-таки не прогадать с подарком.
Да, конечно. Что случилось? Понятно. Да. Я понимаю. Ну да, я понимаю, есть некое беспокойство, потому что это не, э, просто какой-то знакомый человек, а действительно, м, это семья, близкая семья. И хочется и порадовать, и чтобы был подарок действительно какой-то нужный. От нужного подарка еще больше радости приходит. Ну, давай попробуем разобраться и, может быть, найдем какие-то, м, с тобой решения. А, подскажи, пожалуйста, а вы вообще каждый год дарите им что-то на Новый год, на вот рождественские подарки? Или ты в этом году именно хочешь преподнести что-то особенное?
Да. А, так, ну, мы дарим вообще каждый год. То есть для нас всегда, а, вот Рождество, Новый год- это такие праздники, когда мы дарим, а, хорошие подарки, то есть, э, ну, как бы они значимые, они и по цене отличаются там е от тех подарков, которые мы дарим, например, в течение года. А, вот. Поэтому, ну, в принципе, могу сказать, что это 100 % происходит каждое Рождество и Новый год, но мы объединяем эти 2 праздника, поэтому делаем 1 общий подарок на 2 праздника. Вот. Поэтому, да, хочется в этом году тоже что-то такое актуальное придумать и чтобы им понравилось.
Прекрасно. А вот скажи, пожалуйста, ты рассказывала, э, изначально, что они любят путешествовать. А вот насколько часто они путешествуют? Это происходит раз в год, или это действительно такие люди, которые могут в свободное время перемещаться куда хотят?
Так. Да. Они могут, м, перемещаться куда хотят. Но обычно они путешествуют, а, где-то за границу, возможно, раз, 2 раза в год, а, вот. Ну а по своей стране они могут путешествовать, я думаю, 2-3 раза в год. Вот, ну в зависимости от того, то есть если у них уже были какие-то поездки за границу, а, то тогда они, э, меньше делают путешествий по своей стране. Если же их не было, то они, в принципе, а, как бы свободные, могут сесть, поехать там отдыхать и так далее.
Так, прекрасно. Слушай, а вот, м, когда они путешествуют, или вот, допустим, даже после путешествия, или во время, э, вы созваниваетесь? Они всегда делятся своими эмоциями? Или это просто путешествия, которые только они там для себя проводят и, собственно говоря, потом просто планируют, и планируют? Или это действительно такой момент, который для них, э, всегда значим и полон эмоций?
<laughs> Это 100 % момент, который для них всегда, а, очень-очень значим. У них всегда очень большие эмоции, и мы абсолютно всегда созваниваемся. То есть у нас как-то в семье принято, а, родителям, там если не каждый вечер мы звоним или каждый день, то там раз в 2 дня. Вот поэтому, а, когда там там у них, например, какие-то, м, поездки, то мы вечером всегда созваниваемся там, чтобы узнать. Ну понятно, что мы переписываемся еще возможно, а, но обязательно созваниваемся, спрашиваем: "Там как дела, что понравилось, где были, всё ли хорошо?" А, вот. И конечно же они нам всегда отправляют фотографии. Вот, м, да.
Да, я пони Хорошо. Вот прекрасно, я и хотела спросить по поводу фотографий. То есть они делятся, да, с вами фотографиями с различных поездок?
Да. сто процентов. Да, да, да.
Слушай, а у меня пришла такая идея вот по поводу родителей. А как бы, может быть, это только половина подарка, может быть, твой бюджет, он гораздо, м, больше, да? А, а ты как ты думаешь, если ты им сделаешь вот такой красивый праздничный какой-то альбом о их путешествиях? То есть не просто онлайн, а вот действительно физический альбом. М, потому что сейчас можно воспользоваться серверами различными, либо вот прям сервисом. Люди оформляют сейчас особенно предпраздничные альбомы. То есть взять вот именно их путешествия, так как они очень это любят, и сделать альбом с яркими какими-то, м, вот фотографиями, которыми, э, они именно делились с вами, потому что они же, наверно, делились именно самыми красочными моментами. И вот преподнести им такой подарок, ну, и это может быть часть подарка или как бы основной, м, то есть его оформить и вот сделать таким, э, моментом, чтобы, допустим, даже через несколько лет они могли смотреть и все вместе вспоминать, и еще раз возвращаться в эти приятные эмоции.
Ага. Да, да. Я тебе правда скажу, что я об этом не думала, именно вот на праздник, а, Рождество и Новый год, на эти праздники, но, м, вспомнила, что, а, мы когда-то на юбилей их свадьбы, по-моему, да, делали такой подарок от нашей семьи. Сами делали такой альбом. То есть мы собирали, а, например, там какие-то их фотографии, да, за все годы, там важные моменты, значимые, вот. Распечатали им такой альбом, и подарили. Я помню насколько им было приятно, потому что они вообще любят и ценят вот всё, что сделано своими руками. Какие-то свои идеи необычные- для них это гораздо, а, важнее чем, например, там, ну не знаю, может быть какой-то супер дорогой подарок, э, который там, знаешь, купишь просто, что вот он уже как бы готов. Для них очень важно, они даже, например, ка какие-то наши значимые даты никогда не покупали готовые открытки, а всегда их делают сами. Да, <chuckles> поэтому
Ну да, конечно. Ой, как классно слушай! То есть у вас такая прям, э, действительно эмоциональная, э, есть составляющая в вашей семье. И да, действительно классно. Слушай, а вот еще сразу мне пришла мысль, м, а если, вот, э, опять же с путешествиями, да, если связать, раз они так, а, любят путешествовать. А, может быть недалеко от вашего места есть какой-то отель, где есть прям вот хорошее такое СПА. Либо это может быть какой-то отель на, м, природе, в который, вот, м, м, родители твоего мужа давно хотели съездить или они видели про него, ну какую-то информацию. И вот подарить им, м, сертификат или за ну забронировать, наверно, не очень правильно, потому что даты они подберут себе сами. А вот именно сертификат вот в этот отель подарить, чтобы они провели 1 или 2 дня, но вот прям осуществили свою мечту о каком-то отеле, в котором они хотели побывать, или месте, вот, в котором они хотели побывать.
Так. Я, кстати, думаю что и об этом варианте тоже можно подумать, потому что, а, я как-то сразу вот, э, не подумала, знаешь, о таких каких-то моментах. То есть подарить что-то, какой-то отдых, а, или вот, как ты сказал, подарить, м, воспоминания о моментах, которые они прожили. То есть у меня почему-то, м, был такой, а, какой-то смысл этого подарка, именно там, не знаю, м, может какой-то технический прибор или ещё что-то.
Практичный, да, такой больше. Чем эмоциональный.
Да-да, но вот я сейчас думаю, что на самом деле, наверно, всё это у них есть, а вот, э, такие важные подарки, как моменты эмоций, которые мы дарим, они всегда гораздо лучше. Даже по собственному опыту, чем там А, ну да, это здорово иметь, там, не знаю, э, какую-нибудь кофеварку дома, которую тебе подарили. А, но, наверно, гораздо лучше что-то такое, что у тебя никогда не сможет никто больше забрать. То есть твои эмоции, твои воспоминания об этом дне об этом дне или об этих каких-то, а, событиях. То есть вот идея с отелем мне очень, а, понравилась, и я думаю, что вблизи даже что-то можно найти. И на самом деле, на 2, может быть, 3 дня, а, купить туда абонемент или отель, ну, как бы, я должна посмотреть, как это сделано, и подарить им на вот эти новогодние праздники.
Коне Да, можно такое. Слушай, а вот, м, а ты с мужем обсуждала эту тему? Может быть, с мужем еще поговорить? А, знаешь почему? Потому что, н ну, как бы, обсудить, э, может быть, родители, э, когда-то там в течение года делились с вами, м, какой-то, вот, информацией, да, ч что бы они хотели, но вот как-то что-то организовать не получается, времени нету посмотреть. Может быть, с тобой разговаривали, а может быть, с мужем разговаривали. И вот так вот сесть вместе и повспоминать, что там в течение года было, о чём, м, разговор шёл. И, может быть, таким образом вы еще для себя откроете какое-то воспоминание, о котором вы уже забыли. Ну и, может быть, даже сами родители забыли. А вы вот так, э, посидите, повспоминайте, вспомните и вот организуете, то, что они хотели. Но это так, если, если возможность есть.
Да, конечно, такая возможность есть, и я помню, что они очень часто говорили про то, что им хотелось бы поехать куда-то всем вместе, потому что мы часто там, например, на какие-то отпуска, а, изначально едут они в отпуск, но у них получается, естественно, больше, чем у нас, дней быть в отпуске. Поэтому изначально едут они, а потом, например, на последнюю неделю мы их догоняем и находимся в одном месте. Вот, я помню, что они говорили, что было бы здорово, например, делать так не только, а, в отпуска, но и, в принципе, вместе куда-то поехать, даже если потом, там, в этом новом месте, мы, возможно А, ну мы как-то быстрее, возможно, мы хотим посмотреть какие-то разные места, но вот именно поехать и хотя бы вечером там быть вместе. Вот. И там даже ну всё равно какие-то, может быть, общие, там, м, музеи, какие-то еще что-то посещать вместе. Поэтому я помню, что у них, а, была такая идея, такое желание, вот, а, делать больше совместных поездок. Поэтому, в принципе, даже вот сейчас твоя идея, там, забронировать что-то вместе, думаю, что можно подумать, забронировать именно и на нашу семью, и на их семью, и вот провести такие новогодние праздники. А, возможно, в новом месте, а возможно, после новогодних праздников посетить какие-то новые места.
Прекрасно. Да, классно. М. А ты знаешь, можно даже сделать разбить на 2 сюрприза. 1 показать, что вы им дарите, а потом сразу же показать: "А мы с вами едем". Я думаю, что впечатления еще будут больше.
Да, да. М. <laughs> Да, кстати. Спасибо тебе огромное за то, что ты меня выслушала. Правда дала мне такие интересные и необычные идеи. Я в ближайшее время думаю, что ак наконец-таки определюсь и решу свою проблему. Вот. И думаю, что все будут рады. Огромное тебе спасибо.
И я рада, что ты обратилась ко мне за советом. И если у тя будут еще какие-то, а, проблемы, или просто захочешь, чтобы я тебя выслушала, я всегда здесь, и я буду рада тебя видеть еще раз.